Ты знаешь, отследила у себя паттерн такой повторяющийся: мне трудно доводить, э, дела до конца, а, причём даже это я не то, чтобы прям дела, а вот какие-то, может быть, новые начинания, то есть а амбиции-то это есть, и хочется и то, и это. И я вот думаю постоянно, что вот мне хочется и новую книжку почитать, и какой-то новый проект начать, э, чтобы больше денежек заработать. И я даже вот там начала книгу, зарегистрировалась, э, на новом проекте, новой платформе, и там нужно проходить какие-то тестовые задания. Или книжка там начинается, знаешь, книжка на английском, и если начинаются какие-то там, а, ну, вот бывает, сложно книжка идёт. Я понимаю, что я могу это всё отложить, и оно у меня вот так висит недоделанное, а, недочитанное. И
М-да.
как-то я постоянно распыляюсь на много задач, э, в то же время как, э, понимаю, что вот я могла А, ещё я курсы покупаю на Udemy. Я покупаю курсы всякие по маркетингу, а, например, э, ну, чтобы как-то с у улучшить свои знания. И вот у меня столько эти курсы накоплены, и книжки лежат, и какие-то новые проекты
Да.
и вот я понимаю, что я могла бы быть более эффективной, если бы я поставила цель вот и за ну, завершить и завершила. Вот как ты думаешь, может быть, есть какие-то эффективные практики, как, э, как заставить себя всё-таки быть вот такой какой-то более постоянной в своих начинаниях, э, с завершением проекта?
У У да. Да, конечно. Знаешь, а, на самом деле твои переживания абсолютно понятны. Многие люди с этим сталкиваются, с такой проблемой. Вот, но мы с тобой сегодня обсудим этот вопрос и, надеюсь, что мы с тобой найдём решение этого, м, вопроса. Да, я сначала хотела тебя спросить, скажи, вот у тебя в последнее время обострилась эта ситуация или вообще всегда так было у тебя, например, там в школе, в университете, а, такая, м, проблема, когда ты начинала дела и не могла закончить их?
Да. Ты знаешь, я уже не помню про свою школы, университеты, это было достаточно давно, э, и потом тогда не было такого количества доступа к информации, которую сейчас есть
Да.
и плюс, э, не было такого развития тогда технологий.
Конечно.
Поэтому я могу говорить только за последние, там, ну, скажем так, давай десятилетия.
Да.
Но наверное, за последние особо 4 года последних, может быть, э, ну, поскольку у меня мно такие глобальные стоят жизненные задачи, жизненная неопределённость, я, может быть, ты знаешь, подсознательно вроде бы как я, если что-то начала, я думаю, зн ну, вот знаешь, купить курсы это легко
Конечно, да.
кнопочку нажал. А и знаешь, мне кажется, это какая-то компенсация того, что вот, э, сейчас постараюсь это выразить словами. Ну, то есть, если ты думаешь, там пошел к врачу, сдал анализы, вот всё уже, можно таблетки не пить, ты уже, как бы, вот уже же сделал, да? А чё там он назначил- это уже отдельная история. И точно так же с курсами вроде бы как галочку поставил, вот курсы купил и уже молодец, да, а вот надо же как-то их закончить, эти курсы, получить знания. <chuckles>
Да. Да, это точно. Но знаешь, я тебя очень понимаю, твои переживания. И да, ещё раз повторюсь, что многие люди с этим сталкиваются, поэтому ты в этом не 1, э, не переживай. Вот. И да, знаешь, хотела тебя ещё спросить. Э, скажи, э, вот как ты считаешь, вот ты часто отвлекаешься вот на какие-то внешние факторы, например там, на соцсети и так далее? У меня этот вопрос созрел как раз потому, что ты сказала, что, да, э, в школе и в университете были другие времена, вот не было вот этой глобализации, и всего прочего. Вот скажи, э, сильно ли тебя отвлекают вот т телефон, соцсети, и так далее?
Спасибо. Да, ты знаешь, достаточно сильно, э, потому что ещё у меня очень разносторонний круг интереса, огромный, я бы сказала.
Здорово. Да.
И ты знаешь, как-то да, то соцсети, то, короче, там хопа, рынок акций упал, или поднялся, и думаешь, надо почитать, что там произошло, что-то подкупить. Потом хопа, звонит подружка, или пишет мне, пошли на тренировку, э, или другая там, пошли на обед, э, куда-то, или там ну, в общем, раз, э, где-то там вроде как другой проект занял время. И, в общем, знаешь, я вот как такой, э, многорукий Шива, который старается всё удержать, э, и в то же время я понимаю, да, я еще вот, например, э, даже подписалась на курсы, э, есть такой проект HubSpot, у них очень интересные бесплатные курсы. Это платформа, э, по inbound маркетингу и ты знаешь, э, я подумала, что если я добавлю себе вот как бы сертификат, digital сертификат вот в Linkedin аккаунт, это поможет мне как-то, знаешь, с монетизацией моих знаний там. И вот ты знаешь, вот уже сколько месяца 3 прошло, и я никак вот я что-то не домучаю этот курс. <chuckles>
Ну, понимаю, да. Да, представляю. Супер, да. Да, знаешь, на самом деле я вижу, что ты такой разносторонний человек, тебя столько всего интересует. И вот да, как раз из-за обилия вот этих желаний, интересов, да, конечно, может быть такой переизбыток информации, и хочется всё успеть. Вот тебя можно понять. Вот, ты знаешь, конечно, есть несколько, э, способов, как с этим справиться, но вот номер 1, перед тем, как приступить, там, к постановке целей, и прописыванию, и таймерам, вот, до этого очень важно убрать, конечно, все отвлекающие факторы. Вот, и тут очень важно, э, поставить телефон, может, не на беззвучный режим, да, но оставить только самые важные уведомления, там, от близких, которые тебе могут позвонить, да, или там, если звонят, например, там, из школы, да, если нужно забрать ребёнка. И есть ещё 1 очень мощный способ, который ты можешь попробовать. Его иногда рекомендуют для детей, но он действует также и на взрослых. А. Да, и это практически полностью останавливает взрослых от того, чтобы э залипать в соцсетях. В общем, этот способ такой ты настраиваешь в телефоне чёрно-белый экран. Вот, то то есть твой телефон продолжает функционировать, ты можешь звонить, переписываться там и так далее, вот, но он становится просто скучным для человека, он становится чёрно-белым, и чаще всего просто желание долго держать его в руках, долго что-то там смотреть, оно пропадает как у детей, так и у взрослых. Вот как ты думаешь, ты бы хотела попробовать такой способ?
Да. Мгм. Так. Да? Мгм. Да, ты знаешь, это я прямо, наверное, вот сейчас, наверное, после окончания нашего разговора сразу же это и сделаю Потому что, э ну, я не знаю, поможет ли это не скроллить?
Ну, ты увидишь потом результат, ты увидишь, да. Они, да, обычно становятся просто неинтересными больше, да. То есть ты улавливаешь содержание, ты понимаешь, кто это опубликовал, но тебе не хочется там уже оставаться. Да, поэтому, знаешь, этот метод может быть очень мощным.
Всякие рилсы? Да. Слушай, спасибо огромное. Я, да, я попробую.
Да, здорово, супер. А, да, и, м, как только, а, уменьшатся, знаешь, вот эти отвлекающие факторы, после этого важно систематизировать вот твои курсы, понять, что ты хочешь пройти. И тут надо будет понять, а, какие, к каким курсам доступ бесконечный, да, а, где, н действие курса, там, ограничено каким-то временем, и тебе нужно пройти его как можно скорее. Но, самое главное, понять, что ты хочешь пройти в первую очередь. И чтобы не хвататься там то за одно, то за другое, составить прямо список и план: вот как ты идёшь по этим курсам. И пока ты не заканчиваешь один- не начинать другой, потому что некоторые могут смотреть там несколько курсов одновременно. Это, конечно, невероятно, да, рассеивает внимание, и потом, знаешь, знаний может никаких не остаться, да, если вот так всё смотреть. Вот, а по поводу чтения книги, ну, моя рекомендация главная, когда у тебя появляется момент, вот, естественно, убрать телефон и просто поставить таймер, и вот следовать таймеру. Вот, ну, желательно даже не на телефоне, а какой-то внешний таймер. Вот, ну, может быть, у тебя даже, а, потом после таймера будет ещё время, и тебе захочется остаться в кровати с книгой и читать дальше, но, по крайней мере, твоя концентрация настолько увеличится в этот момент, да, ты будешь знать, что тебя остановит таймер, и вот это может тебе, конечно, позволить, э, доводить вот это чтение книги до конца. Но бывает, да, что книга, ты начала читать книгу, и она тебе вдруг не интересна, поэтому ты, конечно, себя не осуждай и не кори, когда ты не доводишь что-то до конца. Иногда и курс, может быть, да, м, с первого взгляда интересный, а на самом деле он тебе и не нужен. Вот тут б, м, важно уметь остановиться, согласись?
Да, да. Да. Да, ты знаешь, но самое смешное, что эта книга про формирование полезных привычек. <laughs> Да, это очень смешно, потому что книга-то полезная, и кото которая объясняет, как заменить, значит, э, а, как выработать, э, вот рутину полезных привычек, да, и как, э, вот заменить одно вознаграждение другим. То есть и, м, вот, и как дойти до механизма формирования полезной привычки я вот никак не могу, знаешь, у меня как саб саботаж, самосаботаж какой-то. <chuckles> Э, вот, но ты знаешь, в принципе, твои советы очень полезные. И я, э, да, я понимаю, что мне нужно взять в себя в руки
Интересно, забавно, да. Понимаю.
может быть, даже составить какой-то список того вот
Да, спи составить обязательно надо. Как без списка тяжело двигаться, когда, знаешь, всё это в твоей голове.
Мгм. Да, ты знаешь, я думаю, что надо, наверно, составить какой-то список на месяц, вот что я хочу за этот месяц сделать и вот просто идти по списку и понимать, держать в фокусе. Я думаю, что, наверно, вот это и поможет ещё. Плюс чёрный экран.
Супер.
Да, да, спасибо тебе огромное за твои советы, постараюсь их внедрить.
Да. Да, я рада, что мы с тобой вообще ос обсудили эту проблему. Я надеюсь, что мои советы тебе помогут. И, конечно, в твоей ситуации очень важно прочитать эту книгу, которую ты начала. Я надеюсь, что она полезная, эффективная и поможет тебе тоже. Вот. Да, благодарю тебя и обязательно обращайся ещё, если будут вопросы.
Спасибо, обязательно обращаюсь.